Vor allem werden die Handynutzer auch immer jünger. Ja, Grundschulkinder so ab 1. Kla Wann hatte ich denn? Na gut, die Zeiten kann man eh nicht vergleichen. Ich hatte mein 1. Handy mit
Mhm.
nach 20 Jahren auf jeden Fall.
Mhm.
Oder um zw 20 herum. Heute, wenn du mit 10, 11 kein kein Handy hast, glaube ich, wirst du gemobbt in der Schule so: „Hä, wo lebt die denn so? Hinterm Mond?“
Ja wann mhm. Ich glaube es auch, ja, ja.
Ne?
Ja, ja, das ist ganz schlimm, ja.
Ja, aber es ist, glaube ich, nicht nur die Altersgruppe, dass ein Kriterium ist, sondern auch, ja, ob man wie sozial aktiv man ist. Wie gesagt, wenn man jemand ist, der eher allein ist
Und die meist Mhm. Ja, ich denke auch. Ja.
ähm, nicht so viel rausgeht, nicht so aktiv teilnimmt am sozialen Leben, dann ist man auch mehr mit seinem Handy beschäftigt.
Das denke ich auch, ja.
Ja, hast du vielleicht noch Tipps
Ja, u und
wie man, ja, die Handysucht loswird? Mhm.
Also, ich mache es zum Beispiel so, dass ich nach dem Aufstehen die 1. Stunde oder so gar nicht das Handy benutze. Das habe ich jetzt auch heute wieder so gemacht, wie auch die die letzten Monate. Das finde ich echt gut. Dann startet man wirklich aktiv in den Tag rein, macht direkt was Produktives und verfällt da nicht in so passives Scrollen da rein, ja. Viele benutzen halt ihr Handy als Wecker.
Mhm. Ja. Ja, müsste ich auch machen. Stattdessen gucke ich ja. Ja.